Ouais, je voulais te poser une question à savoir si tu pouvais me raconter, heu, une fois où tu avais, heu, ben expérimenté, hem, de l'hospitalité de manière inattendue?
Heu, ouais, ouais. Heu, tu vois, on me p quand tu me poses cette question, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit. Hem, j'étais, heu, bah, je je bossais dans les Balkans à l'époque donc j'étais, heu, à la frontière entre la Croatie, la Bosnie. Et ouais, voilà, et hop, je vais te je vais te mettre le décor un un peu plus, heu, précisément tout à l'heure. Heu, mais heu, ouais, il y a eu j'ai eu une expérience comme ça où j'ai été reçue dans un endroit, heu, par, heu, une famille complète et franchement j'aurais jamais, heu, pu imaginer d'être reçue à ce point-là, dans un pays, heu, en guerre et si pauvre.
Ouais, dis-moi. La Croatie, bah, c'est OK, ouais, c'est pour me situer un petit peu, ouais, super. <chuckles> Ouais. Ah oui! Ah! parce que c'était, heu, c'était en plus, c'était juste après la guerre. D'accord, ah oui, donc potentiellement en plus, heu, assez dangereux parce que, hem, il me semble qu'il y a encore des enfin, devait y avoir enc encore des mines antipersonnel, ce genre de choses, heu. Ah, alors, vas-y, mais raconte-moi! comment tu as fait pour, heu, bah, arriver, heu, au milieu des Balkans, à à la fin de la guerre, heu, comment ça s'est passé?
C'était juste après la guerre! Ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Ouais. Alors, moi je travaillais du coup, heu, pour, hem, heu, les ambassades de France. Heu, donc, heu, bah j'étais missionnée, hein, heu, dans différents pays et heu, là, j'étais vraiment missionnée dans le sud de la Croatie, vraiment à la frontière avec la Bosnie.
Ouais. Alors tu étais missionnée, pour, heu, pour faire quoi? En tant qu'observatrice ou, heu?
Alors, hem, la mission de départ c'était, heu, promouvoir la francophonie. Heu, honnêtement, je pense qu'on n'en était pas là du tout, hein, puisqu'on était juste en période, heu, bah, d'après guerre donc de tu sais, de remise, enfin de, comment dire, de reconstruction. Donc, heu, c'était vraiment, en fait, pour faire le lien, heu, avec, heu, bah, les les autres ambassades. Et puis essayer, bah, d'apporter l'aide qu'on pouvait apporter, heu, à ces 2 pays
D'accord. Heu, o Mouais. Oui. D'accord, d'accord.
qui qui venaient de s'entre, heu, déchirer, quoi. Voilà. Heu, donc pour te te te, hem, situer un petit peu l'anecdote, hem, on est, heu, au printemps, heu, je dois aller dans un autre village, à quoi? Une quinzaine de kilomètres de là où j'étais postée, donc heu, sur le papier, 15 km, tu te dis: «C'est rien», mais alors, heu, à l'époque avec les routes défoncées, les mines, hem, le fait que tu devais, heu, forcément avoir un un comment dire, un convoi militaire avec toi ou en tout cas quelqu'un qui connaissait les routes.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ah oui? Ah! Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire un guide mais non c'est carrément un convoi militaire, quoi!
Un gui ouais, ou un guide en tout cas. Tu vois, il fallait forcément quelqu'un qui qui connaissait la région, donc tu pouvais pas partir à l'aventure comme ça
Ouais. Tu pouvais pas y aller toute seule, ouais, d'accord, ouais.
ouais. Donc heu, bah les 15 km, en fait, c'était juste l'aventure suprême, quoi.
Ah oui et j'imagine que ça a dû prendre, mais pas mal de temps, en plus?
Ouais, ouais, oui, oui, c'est c'est plusieurs heures, hein. Voilà c'est, heu, faut imaginer un un trajet, heu, limite la 1/2 journée quoi, pour y arriver
<chuckles> Ouais! Voilà! <laughs> Waouh!
hem et donc on part, heu, dans la montagne pour, heu, rejoindre, heu, alors, il y avait une, hem, un, comment dire un un patriarche en quelque sorte, hein, qui avait fait appel, heu, à mmh, à l'ambassade parce qu'il aurait voulu, en fait, remonter l'école, heu, du village. Donc il voulait voir s'il pouvait avoir des subventions, de l'aide, enfin, voilà. Heu
Ouais. D'accord. Ah, remonter dans le sens, heu, les les reconstruire? Oui, d'accord, ouais.
La reconstruire, ouais, la reconstruire, voilà. Et donc on on part là-bas, dans ce petit village, heu, perdu au milieu de nulle part. La montagne, mais vraiment la montagne profonde, quoi. Heu, l'expédition totale et puis, bah, évidemment arrive ce qui devait arriver, heu, on crève. <laughs> Et ouais! Donc heu, nous voilà à 4, heu, au autour de la voiture, avec pas de pneu de secours, bien sûr, hein, rien, heu, heu, perdus au milieu de nulle part, heu, <blows air> non, rien, rien on était, bah, rien.
Ah. Ah! <laughs> Non. Non. <chuckles> Pas de pas de roue de secours? Oh! Aïe! Alors, comment vous avez fait alors pour heu, vous f sortir de là?
Heu, donc, heu, bah, tu vois Et bien, on était un peu comme 2, enfin 4 gros débiles, là, tu vois, à se creuser la tête, heu, devant heu, la voiture en se disant: «Bon, comment on va faire? Heu, on va téléphoner? Heu, on va on va demander à ce qu'on vienne nous chercher?» Enfin
<chuckles> Alors, attends, vous étiez déjà à au kilomètre combien, quand c'est arrivé? Vous étiez à
Oh, on devait être quasiment arrivés. On devait être à 10-11 km, tu vois?
D'accord, donc il y avait plus que, potentiellement, heu, quatre-cinq kilomètres à faire.
On avait fait trois quarts, heu, ouais on avait fait 3/4 du chemin
D'accord, OK.
voilà et là, heu, au milieu de nulle part, sort un un monsieur qui était sur sa charrette, avec son petit cheval-là, heu, qui rentrait des champs et qui nous voit, heu, comme 4 débiles devant notre voiture. Mais tu sais, on aurait dit des des enfin des gens qui comprenaient rien à rien, quoi! <laughs>
OK. Ouais. <chuckles> Mais comment? Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait là? <laughs>
Voilà, c'est ça, vraiment, et heu, qui, heu, nous dit alors avec un accent à couper le coute au couteau, alors on parlait tous à peu près croate, tu vois? Mais heu, là, un accent mais un truc de fou, qui qui qui nous fait comprendre que, ben, voilà, il voit bien qu'on est en détresse, qu'on a un problème et qui, heu, il nous dit, bah, heu: «SOS, SOS!» donc, ouais, on comprend «SOS» et puis, tu sais, heu voilà! <laughs> Il nous fait signe de monter dans sa petite charrette-là et puis heu, il nous dit, heu enfin il nous fait comprendre: «maison», heu «voiture» heu, voilà, donc on se dit: «Bon, il va pouvoir nous aider, il a peut-être un peu de secours», voilà, voilà
Ouais. <chuckles> Oui, oui, oui, tout à fait. SOS. <chuckles> À sa voit à ouais, à sa maison. Ouais, peut-être, ouais. D'accord.
À sa maison, ouais. Donc nous voilà, tous les 4, heu, montés dans sa petite charrette, heu, clac, clac, clac, tac. On arrive dans sa maison, une maison assez jolie, tu vois?
C'était assez proche? Ça a mis du temps pour aller de de là où vous étiez?
Ouais, ça a dû mettre, heu, 1 petit 1/4 d'heure.
1 petit 1/4 d'heure en en ch en charrette, ouais, ça va. OK. Donc, ça doit être ouais. Proche. <chuckles>
À cheval, ouais, ouais, ouais et donc on arrive dans une, heu, une maison, heu, une ferme, hein, traditionnelle, plutôt une une jolie maison, heu, bien entretenue et puis heu, bah, il nous montre sa voiture, heu et puis il appelle, heu, son fils qui parlait anglais. Donc il nous explique que, bah, voilà, il a des pneus de secours, heu, qu'il va pouvoir nous dépanner, qu'il y a aucun problème, mais que, pour l'instant, bah, c'est midi et que bah, en fait, il faut manger, quoi.
Ah génial! Ouais. <chuckles> Et le repas du midi, c'est sacré. <laughs>
Voilà et le repas du midi, c'est sacré et surtout là-bas et puis heu, ben, on dit: «Bah, écoutez, bah, on vous laisse manger. On attend que vous ayez fini», il nous dit: «Ah non, non, non, non! Vous venez à table avec nous. Vous êtes nos invités, vous êtes bienvenus», Oh! Waouh! Donc heu, bah, super, on se met à table, tu sais, on était un peu, heu, gênés, quoi, heu
Oh! Oh, c'est gentil. Mmh. Un petit oui, bah oui, forcément, ouais.
voilà. On arrive, heu, bah, c'est pas notre maison. On le connaît même pas, ce monsieur, heu, donc tu sais, on on était vraiment très silencieux. On essayait de respecter tout ce qu'il y avait à respecter. Voilà et alors, heu, ils étaient mais en fait, ils étaient ravis d'accueillir quelqu'un à à sa table. Donc heu, sa femme, son fils, heu heu, il y avait son beau père, il y avait la belle-famille parce que tu sais, là-bas, ils vivre encore heu, vraiment, avec toute la famille dans la maison
Bien sûr! Mmh. Ah! Sous le même toit! Bah, oui, évidemment. Ouais.
sous le même toit, ouais, ouais. Et là, il nous sert de la charcuterie, du fromage. Il nous emmène à sa cave pour montrer quel vin on va boire, donc on choisit les bouteilles, tu vois? Et puis il nous dit: «Non, non, non, on prend pas les mauvaises bouteilles, on prend les bonnes bouteilles». Donc hop, on ra on s on ra on remonte des bouteilles de la cave, heu. Il y a un espèce de plat en sauce qui arrive, heu, sur la table, mais un truc énorme. Et c'était bon, mon pauvre, mais c'était bon!
<chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> <chuckles> Oh! Alors, c'était quoi comme plat? C'était, heu, vas, heu, vas-y! Fais-moi un petit peu saliver là! <sucks teeth> Heu.
Bah, ça ressemblait à une goulache, un peu, un goulache. Ça pouvait ressembler à ça, avec, heu, bah, cette viande, hein, qui avait, heu, bouillie heu, plusieurs heures, heu, de la betterave, il y avait des saucisses à l'intérieur. Heu, voilà c'était c'était hyper bon mais j'ai jamais mangé un truc pareil, avec le pain fait maison, le fromage, mais qui avait un goût mais mais incroyable. Ce repas était incroyable!
Ouais. Ou ouais. <laughs> Oh! <chuckles> Qu qui devait le le fromage qui devait être fait pas très loin, non plus, j'imagine. <laughs>
Voilà. Ouais, ouais qui était fait, heu, bah, dans dans la région, quoi.
Han!
Ah heu, le vin- alors moi je bois pas de vin mais heu, le vin, il avait une couleur, il était noir, tu sais, les raisins noirs, heu, qui ont mûri au soleil, quoi. Heu, il sentait bon, ce vin, heu, enfin voilà mais tout avait l'air extraordinaire et heu, ben, on mange, tu vois, tout tout le, bah, le repas, hein, qui nous est servi. Puis alors, on n'osait pas dire qu'on n'avait plus très faim parce qu'ils nous resservaient, ils nous resservaient et mais vraiment ils étaient contents, quoi et heu, ce monsieur-là, heu, bah, essayait de nous raconter son histoire pendant la guerre. Alors on comprenait pas forcément tout parce qu'il avait vraiment un accent, heu, très fort, mais heu
Oui. Ouais. Oui. Ah! C'était peut-être un petit peu difficile, heu, non, heu, cette histoire?
Ouais, ouais, c'était, bah, une histoire assez difficile, bien sûr, mais heu, il a vraiment essayé de nous expliquer, bah, voilà, sa famille heu, qui, heu, était mixte, hein, un peu croate, un peu serbe, un peu bosniaque, heu voilà, comment lui s'est retrouvé, heu, dans cette situation. Il a été nous chercher des albums photos pour nous montrer, heu, les personnes, heu, de de qui il parlait. Tu vois? Bah de d'1 de ses fils qui s'était fait tuer au combat. Donc on voilà. Et on a eu un moment de partage, mais juste exceptionnel
Ouais. Non. B oh! Waouh!
heu, avec quelqu'un sorti de nulle part, qui nous a partagé, heu, tout quoi, sa vie, sa maison, sa famille, son repas, comme si on était de sa famille, mais vraiment un truc, je n'ai jamais revécu ça, heu, par la suite.
Ouais, une hospitalité e extraordinaire. Mais est-ce que tu penses que, heu, heu, vu que c'était, heu, pour remettre un petit peu dans le contexte, hein, c'était la fin de la guerre. Est-ce que et ça avait l'air d'être assez isolé. Est-ce que tu penses que ça faisait longtemps qu'il a, peut-être, il avait pas vu de, bah, des gens, un petit peu, heu, autres que ceux du village?
Han! Mmh mh. Ouais, je pense je pense qu'il y avait déjà ça. Heu, il y avait aussi une forme, heu, entre guillemets, de «remerciement,» tu vois, de dire: «Bah, voilà, heu, vous venez nous aider et hem, on est heureux, en fait, de voir qu'il y a de l'aide, heu, qui arrive, heu, de pays, heu, bah, qu'on connaît pas forcément, enfin, voilà». Parce que, bah, nous on lui a on lui a situé, heu, sur la carte, heu, de France où est-ce qu'on habitait et cetera. Donc heu, tu vois, il y a vraiment eu un échange, heu, heu, avec des photos, des dessins, heu, des cartes, heu, parce qu'on comprenait pas forcement tout ce qu'on disait, les uns les autres, tu vois? Mais il y a eu une communication, qui s'est faite, heu, vraiment, avec, heu, des gestes, des regards, des sourires, heu, des dessins, heu, comme si on se parlait, heu, mais heu, voilà qu'on qu'on se connaissait depuis hyper longtemps. <laughs>
Ah oui. Ouais. Bah oui. C'est, heu heu, c'est c'est marrant comme les les gens peuvent être un petit peu le, heu heu, le l on on peut être le reflet de c de ce que les autres sont, hein. Quand on a des des personnes qui sont aussi, heu, accueillantes, souriantes, gentilles et hem et et heu, avec un petit peu la la main sur le cœur comme ça, on est forcément obligé de, heu heu, bah, d'être pareil en face et d'être souriant et de, heu han, mais c'est génial comme histoire! Et alors, heu, alors, comment ça s'est, heu heu, comment ça s'est terminé un un petit peu cette, heu, cette expérience? Donc, il a raconté son histoire. Est-ce qu'à un moment, heu, où où bon, j'imagine vous êtes parti, vous êtes parti vers quelle heure?
Mouais. Ouais. Ah, bah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il a raconte Alors, on est parti, il devait bien être 16:00 de l'après-midi donc, tu vois, heu, <laughs> ouais, ouais, ouais, journée, heu, journée pas du tout, hem, efficace en termes de travail, par contre, en termes de lien, heu, franchement, top. Ouais, parce qu'après, il a servi, évidemment, heu, la liqueur et tout, hein, on a eu le droit à tout. Waouh!
Ah, oui, un bon un bon repas qui a bien duré. <laughs> Liens sociaux, ouais. Alors, j'ai j'ai alors, c'est ce que j'allais te demander aussi, est-ce qu'il y a eu des après, heu heu, des après, heu, digestifs, heu, après le repas, ce genre de choses, il il y a eu des desserts aussi peut-être, ou un dessert? Han. Alors, c'était quoi le dessert?
Ouais, ah, ouais, ouais. Alors, il y a des desserts, bien sûr, il y a eu des desserts, heu, c'était une brioche aux fruits, heu, bah, pareil, hein, qu'il faisait à la maison avec, heu, des, heu, des écorces d'orange, hem, probablement de leur jardin là aussi, hein. Très, très bonne, très simple mais, très bonne et puis, bah, après, on a eu droit à goûter, bah, tous les digestifs. <laughs>
Mmh mh. Faite maison? Mais oui. <laughs> Pas qu'un seul, tous. <laughs>
Et et comment te dire qu'on est ressorti, heu, en marchant pas très droit? <laughs> Voilà.
<laughs> Han, mais, alors, après, attends, parce que c'est pas fini, parce que, maintenant, il faut, heu, il faut mettre une roue, heu, sur la voiture. <chuckles>
Ouais. C'est ça, c'est ça, il a fallu redescendre, du coup, avec la petite calèche et la roue de secours dans la calèche, heu, changer la roue, donc, ça, c'est, heu, bah, les garçons qui s'en sont occupés, hein, heu et ensuite, bah, repartir à notre, heu, à notre point de destination d'origine!
Ouais. Mmh mh. Et déjà, est-ce que c'était la parce qu'en fait, suivant les voitures et les modèles, heu, ça peut être une roue qui qui va être trop petite, trop grande. Et et i enfin, il avait peut-être regardé avant? Heu, vous aviez une roue qui était à peu près correcte ou fallait faire quand même attention parce qu'elle était pas trop à la taille?
Alors elle était à peu près correcte mais elle était pas, heu, du totalement, hein, du bon format, donc c'est vrai qu'on a fait attention et puis, bah, l'idée évidemment c'était de de la changer, heu, dès qu'on pouvait. Mais en tout cas ça nous a dépannés, hein. Ça nous a dépannés. Ça c'est sûr.
Ouais. Mouais. Et alors du coup, u une fois que vous êtes arrivés, heu, sur place, est-ce que vous êtes revenus après avec la roue et puis remercier ces ces gens?
Ouais, alors évidemment, heu, on est restés 2-3 jours, heu, sur le lieu, heu, de m où on devait aller, hein? Et quand on est revenus effectivement on est passés par, hem, par cette maison. On a rendu la roue, bien sûr. Heu, on avait amené 2-3 petits trucs, heu, qu'on avait trouvés dans des magasins, heu, voilà, heu, voilà pour, heu, bah, pour remercier. Et hem, évidemment, en tout cas moi, j'ai pris, heu, le nom et l'adresse, heu, de ces gens
Ouais. <chuckles> La me la même Ouais. <laughs> Bah, c'est gentil. Ouais, c'est très sympa. Oui.
heu, pour pas perdre le contact. Parce que, heu, j'ai tellement adoré cette expérience que vraiment, je voulais pas qu'elle se termine, heu, comme ça, tu vois? On on se revoit plus jamais. Ouais, voilà.
Ah, bah, oui. Beh, oui. Alors dis-moi que tu es toujours en contact avec eux et que tu leur écris? C'est vrai? Ah c'est génial. <laughs>
Oui. <laughs> Ouais, ouais, ouais. On s'écrit, heu, on s'écrit au moins une fois par an pour les fêtes.
Ah! C'est super.
Heu, je leurs enfants, heu, sont venus en France donc je les ai accueillis chez moi et je leur ai fait visiter la France. Enfin une partie de la France en tout cas. Heu, et à chaque fois que moi je retourne en Croatie, heu, évidemment que je vais faire un tour là bas.
Oh, génial! Ouais. C'est, heu, c'est un peu devenu la la «famille d'accueil» entre guillemets? <laughs>
En quelque sorte, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu, heu, une une autre famille, tu vois, heu, qui vit, heu, bah, à plusieurs kilomètres de distance, maintenant. Mais, heu, mais, ouais, ouais, c'est un peu, heu, un un n enfin, tu vois, c'est un un lieu, heu, dans lequel je vais avec un un immense plaisir à chaque fois.
Bah, oui, j'imagine. Est-ce que ça a changé, heu, beaucoup, énormément depuis? Parce que bon, la la guerre, c'était il y a il y a quelques années. Est-ce que ça s'est, heu, ça s'est amélioré? Est-ce qu'ils ont une voiture? Est-ce qu'ils sont toujours à cheval? <chuckles>
Ouais. Alors, ils ont toujours les chevaux, mais, oui, bien sûr, maintenant, la route goudronnée va jusqu'à leur maison. Ils ont une voiture, heu, ouais, ouais. Évidemment, c'est à ça a beaucoup évolué et ils font aussi, heu, tu sais, chambre d'hôtes, maintenant, en été.
Ah, d'accord. Oh, génial! L'endroit idéal pour y retourner! <laughs>
Mmh. Ouais, ouais, ouais, carrément. <chuckles> Sauf que moi, j'ai un petit statut spécial. <laughs> Voilà. <chuckles>
Ah, bah, oui, oui, j'imagine! <laughs> Ah, mais, c'est super! Beh, écoute, heu, je suis ravi que tu aies partagé, heu, cette histoire avec moi, parce qu'elle fait vraiment du bien. Donc, heu, vraiment, merci à toi d'avoir partagé ce moment.
Bah, merci à toi pour tes questions et puis, bah, de t'être intéressé à cette histoire.
<chuckles>